Расскажи, как уменьшить, э, пищевые отходы в семье?
Ты знаешь, эм, я, наверное, пришла к такому выводу через несколько лет, э, разных разных в общем проб и ошибок. А, ну, во первых, как бы, я сначала жила, там, одна да, м, вообще одна жила, потом, там, я снимала, там, жилье сняла, м, там, с девочкой жила, да, то есть у нас там определенный был подход, э, к, м, к, скажем так, затариванию холодильника, к готовке, и, в общем, ко всему этому, да. Э, потом я, значит, опять жила одна и потом вот я уже с мужем да с своим, да. И мы с ним как-то вот, э, м, ну, ка ка какие-то, знаешь, потому что, когда взро два взрослых человека с определенным опытом начинают уже там жить вместе, у всех какие-то есть свои привычки, да.
Мгм. <laughs> Мгм. Так. Мгм. Да. Конечно.
И вот сначала мы почему-то с ним пришли к такому выводу, что надо, э, ну, как бы, все заняты, да. А, м, тогда еще до ковида, а, нужно было, м, обязательно в офис, там, да, ездить, э, и к намного сложнее было, вот, закупать продукты. Мы с ним обычно это делали в субботу.
Мгм. Мгм. Так.
Вот мы в субботу там ехали в супермаркет, зак закупали всё на неделю. Знаешь, там у нас огромные сумки были. Там мы там мы и фрукты, и овощи покупали и, э, мясо и рыбу, знаешь, которые мы потом замораживали. И это прям такая работа была на самом деле, знаешь. Во-первых, ты кучу сумок вот этих на ка во-первых, ты кучу денег потратил, начнем с этого.
Мгм. Так. <laughs> Так, эта позиция перешла сразу на во-первых, да? <chuckles> Сначала сумки, теперь деньги. <laughs>
Да, да, да. Да, загибаем пальцы, да. Сначала куча денег, потом эта куча сумок. Тебе надо всё это разобрать. <swallows> Тебе надо у уму дать, да, как бы, всем этим продуктам, потому что ты не можешь просто так. Вот ты купил рыбу, например, да, взять просто ее, вот, как тебе дали, и убрать в морозилку нельзя. <clears throat> Оказывается, там надо, знаешь, там ее, а, ну, если, например, эм, ну, в стране, в которой мы живем, <clears throat> можно всё время спрашивать там убрать, да, все внутренности, почистить рыбу, да, то есть она, в принципе, более-менее уже такая готова, да, к заморозке. Иногда такое бывает, что ты покупаешь, и она не очищенная.
Так. Мгм. Конечно. Мгм. Так.
<smacks lips> То есть первое, что тебе надо делать это вот почистить всё это, да. Представляешь сколько времени, вообще, на это нужно потратить?
Ну конечно, да. Мне кажется, тогда вы может уже поменяете блюдо.
Мд да. И <chuckles> пока ты всё это почистишь, пока ты там поменяешь, то есть та, э, пищевая пленка, которую они уч у использовали в магазине, ты не можешь ее уже повторно, да. То есть, нужно там, это тоже мы где-то смотрели, знаешь, нужно в другую пленку перекладывать, а, ну, потом уже, там, сверху можно и старой пленкой просто прикрыть, да, чтобы у тебя дата была, чтобы ты не забыл вообще когда ты это купил, когда оно у тебя пропадет вообще всё. Вот, и вот это всё забивался у нас морозильник, у нас морозильник всё время забитый был, туда ничего нельзя положить не было, знаешь, но у нас зато всегда была еда. И пришел когда ковид, кстати, нам это помогло, потому что <laughs> Не говори, хоть один плюс <swallows> от всего это. Но самое плохое, знаешь, потому что заморозка, ну, она всё равно, а, ты можешь хранить в морозилке достаточно долго, да, продукты там и, и месяц можешь хранить там, да. Ну, может, оно не очень хорошо, как бы, да, считается, в принципе, ну можно, как бы, да, если, э, других вариантов нет. А вот всё, что касается каких-то свежих, да, например, там, овощей и фруктов это, конечно, ну, представь, ты закупаешь на неделю, да, как говорит, глаза завидущие, руки загребущие. Ты берешь много чего. Вообще, э, сложно распланировать, как это у тебя будет всё съедаться за неделю.
Мгм. Мгм. <laughs> Так! Слушай, ну видишь, хоть что-то полезное из этого, как бы, вышло. Ага. Конечно. Мгм. Мгм. Да-да-да. Мгм. <laughs> Ну и, кстати, у вас есть такое, ам, как бы, такой момент, когда вы покупаете, там, на всякий случай. А вдруг не получится потом вообще поехать еще раз в магазин? А вдруг там, я не знаю, магазин закроется, еда пропадет? То есть вот есть у вас такая привычка?
Ну вот, как раз таки тогда, мы так и думали, что вот, а, придем, знаешь, купим, а вдруг там скидки не будет в следующий раз. Давай возьмем там, потому что вот эта скидка, да. И в итоге мы просто набирали столько, знаешь, <chuckles> что у нас, э, ну просто знаешь целый, как это, овощной к ларек какой-то <chuckles> был дома. Потому что у нас ну мы лю любим фрукты есть, э, там, свежие овощи всякие разные тоже, но просто свежие овощи они на то и свежие да, что тебе нужно купить и сготовить. А у нас это лежало всё в холодильнике, там, знаешь, там, какая-нибудь брокколи, там, знаешь, до нее там пока очередь с субботы дойдет в пятницу, да. Она уже такая грустненькая, такая желтенькая, пожухлая какая-то такая, знаешь, вот, и мы просто начали как-то тоже думать и, э, проблема была в том, что нам приходилось что-то просто выкидывать.
Мгм. Ага, ну да. <laughs> Мгм. Да, да, сразу. Мгм. <laughs> М-да, кстати, вот как часто вы вообще выкидываете какие-то вещи, или выкидывали какие-то вещи? То есть к чему-то же вы всё-таки потом пришли, я так понимаю.
Ты знаешь, хотела щас с тобой пошутить, что мы же дети войны, но <laughs> это, э, это неправда. Но просто у нас у обоих есть такое отношение к еде, что еду нельзя выкидывать. То есть, у нас у обоих, э, сердце просто кровью обливается, когда бывает такое, что что-то мы, а, ну, упустили, знаешь, что-то там пропало у нас, заплеснело. Такое бывало, знаешь, м, к сожалению. И я помню, что я так тяжело всё это переживала. Потом я, я в высказывала мужу, и он тоже говорит: "Да я знаю, да я сам, мне самому жалко, да это ж кошмар, да, вот мы вот так вот еду". Я всё время, вот, говорю А, что?
<laughs> Да, да. Мгм. Так. Мгм. То есть, срабатывает что-то внутри такое, да? Срабатывает что-то внутри такое, вот, что, ну как бы, есть, действительно такое, что вообще еду не выкидывают, хлеб, вот, не выкидывают, то есть, лучше, там, птичкам отдать, в кормушку, и так далее. То есть, есть такие какие-то м, н не знаю, приметы их называют или, э, просто такие как правила, вот, жизни, да. Вот всё-таки, еду, как ее вообще можно выкидывать? То есть, есть люди, которые, например, возможно, голодают, да, а ты тут выкидываешь еду.
Да. Н-да. Ты знаешь, есть. Да, ты права абсолютно. Я всё время. Э, я просто т такой человек, который очень много всяких и передач смотрела, и читала много про голод, и про Вторую м Мировую войну, да, Великую Отечественную. И столько воспоминаний, как вот люди просто голодали, да, в Ленинграде, когда была блокада, а, что там вообще ели, да. И я просто <chuckles> вспоминаю вот эти истории, как я читала, смотрела. Ну у меня просто рука не поднимается знаешь, если честно. То есть, э, я чувствую какой-то такой стыд, что вот люди просто умирали и готовы были есть, да там, что-то пропавшее, а мы просто берем вот сейчас, да, от избытка и просто выбрасываем что-то. Я помню, что вот, наверное, вот как-то и вот это вот, тот факт, что мы много начали выбрасывать, да, что еда уже становилась какая-то несвежая, вот эти овощи в холодильнике уже взгрустнувшие. Я помню, что мы с мужем как-то вот, а, сели на эту тему, решили поговорить. Давай как-то пересмотрим
Мгм. Мгм. Так. Мгм. Н-да, да. Мгм. Мгм.
вообще наш вот этот вот закуп, да. А, не будем покупать э, как сумасшедшие, знаешь, один раз в неделю, вот на всю неделю, когда ты, но ты даже не знаешь, что у те что тебя ждет на этой неделе. Ты можешь, конечно, распланировать, да, условно, там сегодня я вот это готовлю, завтра вот это, но может же вообще не так сложиться. Ты там, можешь там поужинать вообще в другом месте, да, и пропустить там ужин. Да, да, куда-то там, или, там, не знаю, настроения нет, там, допустим, да там, очень плотно пообедал не охот не охота вроде да ужинать. Вот и в итоге оно всё копится вот просто как волна какая-то, как снежный ком. И мы в общем как-то пришли к выводу, что нужно попробовать, э, по-другому. То есть не покупать вот один раз в неделю, а, ну мы также в субботу допустим или воскресенье ездим, да. Но мы покупаем например там на 2, на 3 дня, максимум. Вот, и таким образом, во-первых, во-вторых мы ничего практически не к не кладем в морозилку. То есть, если мы у ж покупаем, то, м, мы покупаем то, что может, там, 2-3 дня в холодильнике просто поль полежать охлажденным, да. И ты спокойно можешь потом это приготовить, и оно там никакое не пропавшее, вот, такое же свеженькое. Но вот тебе надо успеть вот за эти вот 2-3 дня.
Как оно пойдет. Да, как. Ага. Конечно. Друзья позовут на ужин. Мгм. Так. Мгм. Мгм. То есть у вас, как бы, сейчас покупки организованы, например, там, в субботу, потом, например, там, э, среда или вторник, и опять в субботу, да? Мгм. Слушай, ну это Мгм.
Да. Да-да-да. Бывает знаешь такое что мы вообще, например, там, но это знаешь опять же как повод просто мы <chuckles> очень часто оба работаем из дома и особенно когда плохая погода ваще неохота никуда выходить. <laughs> Вот, а это тебя стимулирует, то есть если ты знаешь, что так сегодня у нас ничего нет на ужин, да, кто-то должен сходить в магазин, и ты хотя бы до магазина, там, да, пройдешься, прогуляешься, даже если там дождь и как как-то пасмурно, да, не охота тебе никуда, там, только под одеялом дома охота. <laughs> Вот. Ну, как бы, ты, во-первых, и прогулялся приятное с полезным, во-вторых, ты купил что-то свежее, тут же это приготовил, ничего у тебя не выбрасывается, ничего у тя не пропало, да. И ну ты как бы вот приготовил вроде и все довольны, знаешь.
<chuckles> Так. Ага. Нужно. Мгм. Мгм. Так. Мгм. Слушай, а вот Мгм. У меня в жизни был такой интересный, э, момент, когда к нам должны были прийти гости, я помню, э, и, м, я должна была приготовить голубцы. То есть, их было много, этих голубцов. Я помню до сих пор там была, знаешь, как кастрюля прям. Вот. И в последний момент как-то получилось, что в общем гости по какой-то уважительной причине не смогли к нам прийти. А вот у меня эта кастрюля голубцов, да, я понимаю, ну, у меня вообще слово, э, "выкинуть", у меня даже в голове как бы, э, м, я боялась подумать, не то, что сделать, подумать. Э, я смотрю на своего мужа и понимаю, что ну не будем же мы теперь неделю есть голубцы, да. Что делать? И мы тогда решили, м, как это сказать, к соседям подойти, как бы, ну, объяснить ситуацию и как бы, знаешь, так: "Хотите попробовать?" Я помню, что наши соседи очень, э, м, были рады. Они так, знаешь, не ожидали как-то. Э, взяли у нас эту кастрюлю. Мы им отдали со словами, типа вы возьмите, ну как бы, э, типа, вы возьмите. Вот. Я помню, что мы не сказали количество. И, короче, нам обратно вернулась эта кастрюля, а у соседей семья из 4 четырех человек. Она вернулась. Э, ну я вот, щас не помню, сколько там было голубцов, но, предположим, их было 25, предположим, там осталось 3 голубца
Вот. Мгм. М. Мгм. Ну вот. <laughs> Конечно, конечно, ты что. Мгм. Мгм мгм. Ого, ага. М мгм.
вот, которые нам отдали обратно. И я, <chuckles> конечно, мне было смешно, потому что тогда уже и на нас не осталось этих голубцов. Но на самом деле я была рада, что я нашла выход из этой ситуации, и не выкинула еду. Вот, может быть, у тебя были какие-то такие ситуации, где ты должна была принимать такие решения или лайфхаки, да, э, чтобы, там, не выкидывать еду?
<chuckles> <chuckles> Да. Мгм. Слушай, ну это классная на самом деле история. Ты знаешь, <clears throat> ну вот живя здесь вот в этой стране тут, э, ну я не очень представляю, чтобы я вот соседям, допустим. Да, вот, почему? Потому что у них немного другой менталитет, да. Что, вот просто отдать, например, да. То есть можно пригласить их. Вот пригласить можно, там, на чай. Приходите там, или там на на обед, да, приходите, там. Что-то там пред предложу вам, да, или к чаю там. Бывает такое, да, знаешь тоже, вот там я например готовила пирог, да он большой, и мы что-то так наелись и я решила просто соседям предложить кусочек. Там, допустим, хотите? Ну мы уже с ними в таких отношениях, как бы, и они к нам приходили там в гости, да, я там к ним приходила. И ну это вроде бы как бы логично было. А вот к кому-то малознакомому, я бы вот наверное, ну постеснялась может быть, да. Почему? Потому что скажут, вдруг там что-то, они меня отравить там хотят или не знаю. Да-да-да. То есть.
Так. <laughs> Ага. Мгм. Мгм. Не не, ну мы знали соседей. <laughs> Не то, что мы прямо это. Мы были знакомы, поэтому, как бы, это помогло выйти из этой ситуации. Наверное, просто бы к незнакомому соседу я бы тоже не пошла.
Ну да, да, ну вообще как бы знаешь в таком случае один из вариантов- это если есть опять же место в морозилке, у нас щас оно есть, потому что мы щас уже не морозим ничего практически. Это можно просто заморозить. То есть вот если некому даже предложить, да, например, э, ну может быть, там, знаешь, условия жизни такие, что ты живешь где-то в отдельном доме, и может там соседей рядом нет. И один из выходов это просто замораживать какую-то еду и потом, когда у тебя будет настроение. Я вот знаю даже людей, которые борщ замораживают, представляешь?
Мгм. Мгм. Да, да. Мгм. Да, да, есть такое, да. <laughs> Знаю.
<laughs> Я просто как-то ну я сейчас просто стараюсь готовить в таких количествах, что, э, я я готовлю в основном на раз. То есть вот мы поели просто свежую еду, да и всё, у нас уже больше ничего нет. Это конечно, ну не немного неудобно, в том плане, да что ты постоянно у плиты получается, да. Но
Мгм. Время. Ну, тем не менее, есть плюсы в этой ситуации. Ты постоянно ешь свежее, ты меняешь, э, э, еду от того, как ты хочешь, там, не захотел ты есть, не знаю, там приготовил, э, фаршированный перец, да, там, не ешь его на обед и на ужин, потому что на обед съел, а вечером уже сделаешь что-то другое. То есть есть и позитивность, э, в этой в этой, ситуации. И вот кстати про то, что есть, э, там, э, одно блюдо несколько дней. Как ты вообще относишься, вот, с остатками после праздников? Например, там, э, часто принято на Новый год, там, делать, не знаю, 5 килограмм оливье, да, и потом несколько дней есть оливье. То есть, ну, вот, как ты вообще к этому относишься? Ты знаешь уже всё, что, всё-таки, что Новый год это то, что потом буду есть еще 3 дня после, там, э, 31 декабря, или ты наоборот и там стараешься какой-то лимит держать, чтобы всё-таки только на Новый год и дальше там не есть несколько дней эту же еду?
Да. Однозначно. <chuckles> Да. Мгм. Слушай, на самом деле вот с праздниками большими это, м м, правда очень сложный вопрос, потому что и в России, когда я жила и вот сейчас где я живу в Европе они тоже очень много наготавливают на, вот, Рождество, особенно, знаешь, на Новый год тоже. И бывает такое, вот я, например, э, м, ну, как-то готовила оливье. Оно, э, они меня сейчас уже просят, ой, давай сготовь оливье, как бы да вот на праздник. И, я чё-то как-то от чистой души, знаешь, э, от, приготовила такой, вот, б большой тазик в этот раз. И почему-то столько было еды и вот очень мало поели. И вот правда осталось очень много. Но ты знаешь, во-первых, э, тут есть такая нормальная практика, что после того как люди собрались, м, ты потом спрашиваешь, давай ты заберешь вот это, да, там. То есть как-то распределяется еда, как-то знаешь, потому что если бы это всё осталось, там, у нас, условно, да, то, ну это кошмар бы был бы, да. Это бы пропало бы просто, мы б столько не п не смогли б съесть. А вот эта практика, что давайте разделим, там. Ты вот что хочешь забрать? Человек там, там, я вот это хочу и мы там раз ему сложили, да. Сами мы там что-то другое взяли и как-то это равномерно распределилось. И получается, что максимум ты вот ну на следующий день может быть там, да, что-то просто доел, и всё. То есть это не тянется, знаешь, там неделями, как это раньше было. И мне кажется, это правильно, потому что ты не переедаешь вроде, знаешь, и еда не успела заветриться и пропасть, и не надо есть. Ну и как-то знаешь, э, в общем, мне кажется, это как-то, э, умный какой-то такой подход, что поделился едой, и в общем все довольны.
Мгм. Так. Мгм. Так. Мгм. Да, конечно. <chuckles> Мгм. Мгм. Да, конечно. Мгм. Слушай, на самом деле да, вот мне очень интересно было с тобой обсудить такие способы, э, всё-таки уменьшения пищевых отходов. Было интересно послушать твой опыт. Спасибо за то, что ты поделилась, а, им. И я надеюсь, что вообще в мире будет меньше пищевых отходов. Э, спасибо большое тебе!
Да, да, слушай хорошо бы на самом деле. Тебе спасибо большое за твои вопросы, мне приятно было рассказать тебе. Спасибо.
Пока. Спасибо.